Ouais, heu, alors, ça je me suis pas renseignée à ce point-là, mais je pense pas qu'il soit noté spécialement sur ça, mais je pense que c'est juste, voilà, enseigner les les bonnes valeurs et les bonnes pratiques, en fait, heu, dès le début. Parce que, bah, on sait que ça va forcément servir à un moment donné, quoi. Comme on le disait, enfin, quand on est chez les parents ou quoi, heu, bah, c'est facile quand on n'a rien à faire. Mais après, heu, quoi, quand on prend son envol et qu'on sait même pas faire une lessive ou heu, comment passer la serpillière, bon, des fois, c'est compliqué, enfin moi, je je c'est ça, même des choses simples, vraiment. Enfin, moi j'ai j'ai un exemple en tête, ça m'a ça m'avait fait, mais, mourir de rire à l'époque, et en fait, c'était, bah, mon frère, heu, pourtant, il faisait aussi des tâches ménagères, et cetera. Peut-être un peu moins, du coup, la cuisine et en fait, à un moment, on lui demande d'essorer la salade, et en fait, ce qui se passe, c'est que pour laver la salade, nous ce qu'on faisait, c'est qu'on remplissait donc le bac d'eau, on mettait la salade dedans, on la rinçait, puis on vidait l'eau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le petit panier aussi. Et en fait, il avait mis le panier avec la salade dedans, avec l'eau et en fait, il tournait l'essoreuse. Mais du coup, il: «Je comprends pas, ça marche pas». Mais en fait, il avait laissé, mais toute l'eau dedans. Mais du coup, enfin, <chuckles> c'était à mourir de rire et c'est des trucs, voilà, enfin, tout simples. Ça paraît évident quand on a l'habitude, mais du coup, quand on sait pas, heu
Mmh. Mmh. Oui, surtout pour la vie en communauté, quoi. Mmh mh. Mmh. <chuckles> Ouais. Mmh. <laughs> <chuckles> C'est vrai qu'il faudrait un ça pourrait être un un bon axe <chuckles> un bon axe parce que beaucoup de gens ne savent pas utiliser une essoreuse à salade, je pense. <chuckles>
Bah, c'est ça quoi. Oui, bah mmh, bah, oui, mais pourtant c'est enfin c'est tout simple. Après bah, c'est sûr que, bah, voilà, même même le cas, bah, voilà, de de d'une hygiène de vie, heu, d'une alimentation équilibrée. Même ça, ça devrait être vu aussi, heu, au quotidien pour montrer l'importance d'avoir, heu, bah, une bonne santé alimentaire, heu, que ce soit alimentaire ou même, heu, peu importe, même sur des sujets, heu, qui sont toujours considérés un peu plus tabous comme, bah, sur notre, heu, santé, par exemple, bah, sexuelle, des choses comme ça. Donc là, ça commence à venir de plus en plus. Mais le nombre, bah, de de petites filles qui savent pas ce que c'est, heu, bah, d'avoir leurs règles, ou, et cetera. Ou même, heu, sur tout ce qui est, heu, bah, les les MST, des choses comme ça, et heu, pourtant là, on le voit pareil, il y a des études qui qui qui montent que, bah, les jeunes, ils ont leur rapport heu, des rapports de plus en plus jeunes, quoi, et et finalement, ils sont pas
Mmh, bien sûr, ouais. Oui. Mmh. Ouais, c'est super important. Mmh. Oui. Ouais. Mmh. Mmh, et tu penses que

C'est ça, exactement, et du coup, c'est c'est bien de le savoir pour avoir ta culture personnelle, et cetera, mais est ce que ça va te servir au quotidien? Mmh, pas toujours, et du coup, d'apprendre vraiment toutes ces bases là, de choses qui vont nous nous servir, heu, vraiment clairement au quotidien et dans notre vie
Mmh. Ouais. Ouais, tu parlais de la démarche des impôts, et cetera, heu
Ouais, bah, c'est ça. Enfin franchement, heu, perso, enfin moi, la première fois que je suis tombée dans ça, heu, bah, heureusement que papa, maman étaient là pour m'expliquer parce que sinon, tu es tout seul. Heu, honnêtement, c'est pas hyper intuitif, quoi, et du coup, bah, quand tu sais pas, bah là, c'est un coup, heu, à te louper totalement, à pas mettre dans la bonne case, heu, pas au bon endroit. Puis, bah, derrière, heu, après, bah, tu te loupes, tu déclares pas le bon truc et alors soit il te donne des sous en trop, soit pas assez. Alors, après, c'est un micmac incommensurable pour t'en sortir
C'est galère, en vrai. Ouais. Exactement, ouais. Mmh. Ouais, ouais, c'est très compliqué.
mais heu, et puis ça, c'est un exemple parmi tant de route, quoi, enfin. Même tout ce qui est le basique, heu, tâches ménagères. Enfin, je pense le le nombre de jeunes, là, qui partent de la maison de chez papa et maman quand leur premier appart et qui savent même pas faire une lessive. Bah, super, quoi, et pourtant, heu bah, moi non, heureusement. <laughs> Mais franchement, j'en ai déjà vu, quoi. Parce qu'il y a un moment, je faisais, bah, mes lessives, heu, mmh. Ouais, je faisais
<laughs> Et toi, c'était ton cas, ou Parce que, heu, cétait f C'est tes parents qui t'ont, heu, enseigné tout ça, ou?
Bah oui. C'est vrai que, bah, moi j'ai eu la chance du coup où, dès petite, heu, je participais toujours aux tasses mé aux tâches ménagères, donc heu, faire la lessive, heu, le ménage, la vaisselle, tout ça, donc c'est sûr que sur le coup, ça te casse les pieds, il faut être honnête. <chuckles> Mais derrière, honnêtement, ça sert, mais heu, voilà, on n'a pas tous des parents comme ça, et puis moi, je trouve que, honnêtement, d'enseigner ça directement à l'école, où là, tu as pas le choix et au moins ça donne une bonne base pour tout le monde, et après, voilà, je parle des tâches ménagères, mais il y a plein d'autres, heu, sujets, quoi, qui sont tout aussi importants, et pour donner, en fait, heu, ben l'égalité des chances à tout le monde, quoi.
Mmh. Ouais. Oui, ben. Ah ouais? Mmh. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de différences, heu, en fonction de l'éducation, et des parents que tu vas avoir au début. Bien sûr, si tu as la la chance d'avoir des parents aussi.
Bah, clairement, puis même des mon des Ben c'est ça. Voilà, il faut avoir être bien entouré, avoir des parents, une famille, heu, les moyens aussi. Enfin, vraiment, il y a plein, tellement déjà d'inégalités de base que là, finalement, en fait, on les creuse encore plus parce que, heu, ben, on est pas assez bien préparé, heu, justement à la vie, au niveau de l'école. Alors que comme, voilà, on en parlait tout à l'heure, heu, au Japon, ils y arrivent très bien, quoi, à préparer les jeunes, heu, à la vie de tous les jours, heu, donc heu, pour moi, ce si ça marche dans un pays, pas de raison que alors c'est facile à dire, hein, comme ça.
Mmh. Ouais. Oui, et puis c'est Mmh, et c'est pas parfois aux aux dépens de d'une matière.